nè. Và bên cạnh đó nha, thì có thể là đây là cái giai đoạn đầu tiên của con nè, và cũng như giai đoạn đầu tiên của mẹ bà ờ, của bạn làm mẹ, đúng hông? Đó, thì bạn cũng sẽ là từ từ ha, thiết lập một vài cái chuỗi hoạt động cố định nè. Ví dụ như là tắm cho con, massage đọc sách rồi hát ru cho con đó bạn. Đó thì những buổi này nè, nó diễn ra cùng một cái thời điểm vào buổi tối đó. Đó, thì bắt đầu giúp cho con nhận ra là, à, đây là những cái tín hiệu đi ngủ đó bạn, và cũng như là dễ dàng chuyển sang cái trạng thái nghỉ ngơi. Đó, thì cứ tập từ từ thì sau đó thì con cũng sẽ có cái giờ đi ngủ, nó cũng sẽ giống như là cái giờ đi ngủ của cả gia đình đó bạn. Thì cái việc này thì cũng giúp cho cả thành viên của gia đình, ờ, đỡ bận bịu hơn vào cái việc mà phải chăm tối đó bạn. Thì hổng biết là bạn thấy cái phương án này như thế nào ha?
Ừm. Ừm. À! Ồ, ồ. Ừm. Ra là vậy ha. Ừm. Ừm. Ồ. Ra là vậy. Thực sự á là mình nuôi con nó cũng khá là bản năng á bạn. Cho nên mấy kỹ năng như là bạn nói á, à, mình có những cái động tác để mình báo hiệu cho con mình biết là cái giờ đi ngủ á ha, à, là mình làm nó cũng chưa có nhịp nhàng được đâu. Kiểu như là, mình cũng hay ôm rồi mình dỗ dỗ này nọ, cái nó khóc lên cái bắt đầu mình cuống cuồng lên hết trơn à. À, mà mình nói bạn, ờ, mới nói với mình là bây giờ, à, mình massage hả? Rồi mình xoa tay xoa chân này nọ hả? Rồi để báo cho con biết là vào giấc ngủ, đúng hông? Ê, mình thấy cái cách này được á, khi mà con quen rồi á, con sẽ biết giờ này là đi ngủ thì lúc đó nó sẽ dễ vô giấc hơn.
Ừm. Đúng rồi. Mình hiểu. Đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác. Ừm. Đúng rồi đó nha. Và bạn cứ bắt đầu từng bước, từng bước một nè, và cùng tất cả thành viên trong gia đình, đúng hông, tạo ra một cái môi trường tốt nhất cho con và mình tin đó nha là bạn sẽ làm tốt cái việc này thôi nha. Cố lên bạn nha.
Ừm, có lý. thật rồi. Ừm, ừm. <laughs> Ừ, hôm nay nói chuyện với bạn nè. Tự nhiên thấy cái vấn đề mà nuôi con nhỏ trở nên nó cũng nhẹ nhàng hơn hẳn luôn á. Mình cảm ơn bạn nghen.